あ、はい。えっと、ルールとしては、絶対貯金額を先に決めておくことですね。あの、貯金は、そうですね、毎月10万円はしようと思っていて、そこあ、いえいえ、そそれをあの、差し引いて、やどういうやりくりするかっていうのを、はい、考えています。
なるほど。 すごい。 うん。 はあ。いや、その10万円分が、もう、ま、意識としては半分収入にないものみたいな感じの感覚で。<laughs>
うん。 あ そうですね、さもない <laughs> うん、ないものとして、<chuckles> そうです。そその、はい、限られた中でやりくりするっていうのがはい、私の、うん、貯金するためのポイント。ですね。
うーん。 なるほど。 ああ。ま、言える範囲でいいんですけれども、結構月10万円っていうと、庶民の感覚からすれば結構高い金額かな？という印象なんですが、何かこう具体的な使い道というか、目的があっての貯金だったりするんですか？
うん。 ええ。 うん。 ああ。 うん。 はい。うん、具体的そこまですごい具体的に決めてるわけじゃないんですけど、私がその「10万円貯めよう」まど毎月貯めようって思っているのは、あの、新 NISA の額を全部埋めたいっていう目標があるからなんですね。うん、それをどう使うかっていうのは、やっぱり今は多分家とか、ま、買う時にちょっと崩すかもですけど、今のところ、うん、崩す目的っていうのはそこまで具体的にね、考えてるわけじゃないんですけど、うん、NISA を埋めるそう、っていうのが一番の目標です。
はい。 はい。 うーん。なるほどなるほど、うんうん。 うん、ふん、うん。 なるほど。ま、将来のために、うんうん。 なるほど。目標にはどうですか？今のペースで達成できそうですか？
うん。 あ、はい、できると思ってます。全然、はい、可能です。
うんうん。と言っても、ま、NISA のね、あの枠を埋めるっていうことであれば、それもそのももそのものもこうね、しん投資ええ、というかね、将来のためのあ、え、あ、半分こう貯蓄のね、進化版みたいなものだと思いますので、はい。ま、将来のより大きな買い物ですかね。ええ、そういったもののために貯めてらっしゃるということですね。なるほど。いや、すごいですね、僕にはできないので、なかなか素晴らしいことだと思います。はい。で、その、例えばなんですけれども、こう、実際にお金をこう「使うぞ！」っていう風なタイミング、大きいお金ですね、先ほどの家だったりだとか、例えば車とか、え、ま、別にそういそこまで大きくなくても数十万円ぐらいのものでも、おお、ですね、こう、買う買わないっていうのが、こう、今まで頑張って貯めてきたものが減ってしまうっていうのが、ちょっと、ま、恐怖感じゃないですけれども、ちょっと不安感みたいなのもあると思うんですが、それを買うっていう風に判断するのと、買わないっていう風に判断する基準みたいなものはああったりするんでしょうか？
うん。 ええ。 うん。 うんうん。ああ、じゃあ、そうなるんですよね。うんうんうん。 あ、はい、そうです。 うーん、のためにね。 はい。はい、そういうことなんですよ。 <laughs> いえ、全然。<laughs> うん。 あい。 うん。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 うん、あります。<laughs> うん。 うん。

そうですね、なんか、たまたま、なんか、旅行券みたいなのをもらっていて、お得に、そう、楽しめることができて、そうですね、ま、そういう割とお得なことも好きですね。
うん。 ああ、なるほど。 なるほどなるほど。ああ、だいたいざっくりとどれぐらい、こう、お得んなったんでしょう？その箱根の旅行は。
うんうんうん。 うん。 あ、そうですね。旅行券を、そうですね、10万円くらいあったので、だいぶいいホテルに、うん、泊まれかあ <laughs>
じゅうまんえんぶん、それはすごく大きいですね。
あ、そうですね。まあ、いただいたものなんですけど、そうですね、結構。それ以外はあんまりそうですね、かかんなかったので、食事もついてたりして、やっぱりうん。
うんうんうん。 ああ、ご夫婦でいい行ってらっしゃったということですかね。
うん、ですね、楽しく過ごすことができて。うん。
ああ。 行った先では、どういったことにお金使われるんですか？
うん。 ああ、そうですね、まあ、旅行に行ったらやっぱそういうのは私けちらけちりたくないので、まあ、なんか、そういうび美術館とかそういう施設に行ったりとか、あとプールとか、そういったことを楽しんだりしましたね。うん。
うん。 はい。 うーん、うん。いいですね。まあ、お土産買ったりなんかもあると思いますけどはい。うん。
あ、そうですね、お土産もちょっと買ったり。でもなんか、ちょこすぎるお土産とかもあんま買わないとか、まあ、そういう意識はありますね。あんま高すぎるものは、うん、かわそうでお土産とかも普段の日常でも、買わないみたいなのはうん、必要なら買うんですけど、そういうなんか、つい、なんですよ、気が大きくなって買っちゃうみたいなことはあんまね、やんないようにしてます。<chuckles> お金を貯めるために。うん。
<laughs> ああ、なるほど。 うんうん。 <laughs> なるほどなるほど。だいぶ旅慣れていらっしゃるような印象を受けました。<laughs>
<laughs> うん、そうかもです。え、つい買っちゃうんで。<laughs> いふどうもんぎ。
では、今日は本当に楽しいお話をたくさんしていただきまして、「打-明」ありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそ、とてもなんか、振り返りなりました。ありがとうございました。
はい。 あ、ありがとうございます。それでは、失礼します。
はい、失礼します。